No, no, no, no, mi è mi è piaciuto tanto, perché tutto sommato io non è che mi aspettavo granché, non c'è no non c'avevo aspettative praticamen Sono andato lì totalmente, diciamo, all'oscuro di quello che avrei trovato e ave girando e vedendo. Poi, per dire, una cosa che mi ha stupi stupito, così ci sono i boschi per esempio spostandomi verso nord sulle autostrade, c'erano dei boschi, enormi blo boschi di eucalipto, che l'eucalipto in fondo è un è un è una pianta di origine australiana. Lì si vede che nei secoli
D'accordo. Ah, ma dai!
nei secoli li han portati, li hanno importa ma anche qua in Italia ce ne sono molti in certe zo però sì li hanno portati e, beh somma, ehm, gli alberi, la li come si dice, l'urbanizzazione, ma anche così nel tempo ha c ha creato, ha spostato tante somma i castagni, no, qua per esempio, in eu in Italia non esistevano, son venuti da epoca romana, da epoca pre pre-romana. E insomma lì c'erano 'sti eucalipti, delle enormi foreste di eucalipti, e ne ho vista una bruciare, un incendio terribile, col caldo. <chuckles> Beh sai d'estate, in quei in quei chi come qua da noi del resto. Bru quando
Li hanno importati. Certo. Certo, quindi diciamo che comunque Addirittura. Eh, immagino. Sì, esatto, sono all'ordine del giorno. Beh, guarda, sono cose ver veramente interessanti queste, che dimostrano anche come alla fine, sai, un po' tutto il mondo è paese, quindi la globalizzazione sicuramente è arrivata anche fino lì. Però volevo farti un'altra domanda: sai, quando noi italiani, che appunto siamo nati e viviamo nel paese del buon cibo, andiamo all'estero, non è mai semplice, diciamo così, che i piatti esteri siano buoni tanto quanto quelli della nostra patria. Quindi, volevo chiederti: come hai trovato il cibo portoghese? Ti ha soddisfatto?
quando pigliano fuo Beh, cer Certo. Mah, io quando vado no sì, io quando vado fuori non faccio mai confronti in quel senso, non vado mai a cercare di mangiare piatti italiani, perché non no non rite a me piace se vado in un posto, mi piace mangiare quello che si usa in quel posto. A vedea a vedere, a a sperimentare la cultura, anche in cucina, ecco, anche nel mangiar. No, no, c'hanno una buona cucina, una cucina diciamo varia: carne, pesce, verdure, c'han dei piatti che assomigliano un po' ai nostri. Non c'hanno magari quella quella grandissima come si può dire, della che quella grandissima, mhmm, beh, cucina regionale che abbiamo noi, molto diversa da una regione all'a quella varietà quella varietà. Però però è
Ah! Interessante. Capisco. Sì, capisco. Quindi, diciamo che ho un po' più gni ho un po' più uniforme la cucina portoghese.
Erto. Poi mi ricordo una cosa che mi aveva che mi aveva colpita, che girando per il Portogallo, uhm, dei paesi, così, era d'esta ci sono un mucchio di cicogne, cicogne, nidi di cicogne si vedono in cima sì, si vedono in cima ai vei ai pa ai pali della luce, in cima a sta ai tralicci e da tutte le pa sì, sì.
Ah, ma dai! <chuckles> Cioè, quindi noi in I in Italia abbiamo i piccioni e loro hanno le cicogne.
E poi no, lì perché sono son nelle nelle rotte migratorie si vede, loro passano salendo su dall'Africa.

Mah, uhm, sì, un viaggio che mi piace ricordare è, mhmm, po' di anni fa che sono stato in Portogallo, non dove non ero mai stato, dove, insomma, ma m sì, non è che avessi no no non avevo pianificato nulla se non arrivare, ritirare una macchina in aeroporto e poi partire all'avventura, no, v v avevo preso una i una Yaris, son arrivato là con un con un aereo.
Ma dai. Ah, ma dai, beh, questo sicuramente è beh, sicuramente è interessante. Quin diciamo che era un viaggio non molto organizzato ma che, diciamo così, era un po' volto all'improvvisazione.
Ma no, zero zero zero organizzazione assolutamente, a parte, ripeto, avere già prenotato l'auto dall'Italia, quindi, come sono arrivato là, tra l'altro con un con un aereo molto piccolo, molto però, avevam viaggiato bene. Sì, non coi soliti giganti. Era un aereo di linea, però piccolino. Eh?
D'accordo. Ma con chi eri? Con chi eri?
Ero con la mia compagna dell'epoca, con con la mia compagna e così siam partiti. Un po' è stato, mi ricordo, un viaggio che abbiamo, così, deciso all'ultimo momento, ho deciso io, a lei è andata andava bene, a vedere un po'. Così, siamo partiti, siamo arrivati lì, e scesi dall'ae dall'aereo, insomma, siamo entrati in questo be beh, c'è un discreto aeroporto, a Lisbona, ricordo un aeroporto bello, insom
Ah, okay. Ah, quindi siete atterrati proprio nella capitale del Portogallo. D'accordo.
A Lisbona, sì, sì, sì. Eh, siamo atterrati lì, nel giro, poi, di poco di pochi minuti eravamo in macchina, giusto l il disbrigo delle delle di delle pratiche, diciamo, di consegna, no, della macchina.
Ce